Hi, ähm, ich habe vor le vor kurzer Zeit 'n kleinen Rückschlag erlitten oder 'n e etwas großen Rückschlag erlitten, was so mein mein persönliches Projekt, meine Selbstständigkeit angeht. Und seitdem fühle ich mich so verloren. Und irgendwie sind meine Pläne so komplett zerstreut und ich weiß nicht mehr, wie ich irgendwie so weitermachen soll.
Ja. Mhm. Okay, ähm, also, es ist jetzt bezogen auf dein Projekt. Das war wahrscheinlich so 'n Projekt, dass dir auch sehr am Herzen, äh, ja gestanden hat richtig?
Genau so 'n g so 'n Kunstprojekt war das. Damit habe ich Geld verdient, äh, quasi mein Brot. Das war jetzt nicht übel der Reichtum, aber damit konnte ich mich halt finanzieren und mich drauf konzentrieren.
Mhm. Okay. Mhm, okay, also, bist du auch wahrscheinlich emotional sehr traurig da drüber und wahrscheinlich hat das dann auch einfach Auswirkungen wie jetzt zum Beispiel Finanzen et cetera, ne? Das ist natürlich noch mal was anderes, anstatt wenn jetzt nur emotional etwas passiert. Also, bei dir hat das wahrscheinlich auch W Auswirkungen auf's ganze auf's ganze Leben, den ganzen Alltag, ne? Ja, okay und was genau, würdest du denn jetzt sagen was empfindest du jetzt als verloren? Ist es irgendwie die Zukunft, die Ansicht, die Sicherheit?
Ja, genau, genau. Alles davon so. Ich hatte so 'n so 'n ganz genauen Plan, wie ich das jetzt alles in den nächsten Monaten machen werde. Und ich habe mich schon so irgendwie in den f nächsten 5 Jahren gesehen, dass ich so 'ne tolle Marke aufgebaut habe und irgendwie im Ausland lebe. Und ich hatte so Gefühl so Glücksgefühle die ganze Zeit und so 'ne Zuversicht. Und dann habe ich halt so 'n Anwaltbrief bekommen, dass ich angeblich, ähm, ähm, so, ähm so so wie halt so urheberrechtlich so Sachen gebrochen habe angeblich. Weil meine Kunst, die geht bei jemand anderen voll nah dran und ich soll dann alles einstellen. Und das Blöde ist, heutzutage verkaufen wir ja meistens auf irgendwelchen Plattformen und
Alles, okay. Mhm. Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm, verstehe.
genau und die sind so sch richtig schnell, was so was so was angeht. Die schauen nicht nach, wer Recht hat. Die gehen erst mal diesem Anwaltsbrief nach und nehmen alles vom Netz runter. Und ich habe dann auf einem Schlag so 70, 80% meiner Kunst verloren quasi online. Und das waren so die Einnahmequellen von mir. Und jetzt musste ich mir 'n neuen Job suchen. Äh, ich arbeite im Einzelhandel quasi jetzt, was ganz anderes. Und ich bin total unglücklich und, ja, traurig natürlich und ich bin so
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm.
hoffnungslos, würde ich sagen, auch richtig verärgert. Ich bin richtig sauer auf all das, weil das irgendwie so unfair ist.
Ja. <smacks lips> Ja, das ist klar, das glaube ich, da kann jeder dich irgendwie verstehen. Ähm, das ist natürlich auch 'n Schlag ins Gesicht so 'n bisschen, wenn einem wirklich alles weggenommen wird, womit man ja auch hart, ja, äh gearbeitet da dran hat. Und man hat sich das hart verdient diesen Platz irgendwie, die Branche so 'n bisschen sich selber was aufgebaut. Und wenn das natürlich alles innerhalb von, ja, vielleicht sogar Stunden wegfällt ist es natürlich hart. Hast du denn schon mal mit jemandem drüber geredet, mit deinem Umfeld, mit Freunden? Gab es da oder gibt es da jemanden, der dich vielleicht unterstützen könnte?
Äh, ne, nicht so wirklich. Also, ich habe auch zu der Zeit auch 'ne Freundin gehabt. Ähm, wir haben uns dann dadurch auch irgendwie äh, ich verbinde das immer damit irgendwie, dass wir uns dadurch irgendwie getrennt haben. Weil seitdem
Mhm. Mhm.
war ich dann halt so so fast schon depressiv, würde ich sagen. Ich war da halt auch immer so schlecht gelaunt. Und war halt so habe alles hinterfragt, habe mich immer darüber quasi bei ihr ausgeheult. Und ich glaube, das war irgendwann zu viel für sie und dann haben wir uns getrennt. Ja, und, ähm, durch dieses Projekt generell habe ich mich von meinen Freunden distanziert leider, weil ich halt so viel Zeit da reingesteckt habe. Und, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu denen noch mal irgendwie gehen kann. Ich fühle mich da auch 'n bisschen so schäme mich da so 'n bisschen, weil ich mich halt so sozial abgekapselt habe. Und weiß jetzt nicht genau, bei wem ich da jetzt irgendwie ankommen könnte aus 'm nichts so.
Okay. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, okay, mhm. Mhm, ja, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, du musst da selber erstmal so 'n bisschen von dir selbst heilen und auch so 'n bisschen selber erstmal so Stärkung finden. Und dann, glaube ich, wäre der nächste Schritt vielleicht, ähm, so 'n bisschen, ja, die Konversation zu finden, gerade mit Leuten, von denen du dich abgekapselt hast, ne? Oder von denen du sagst: „Okay, eigentlich waren sie mir wichtig gewesen: Ähm, aber durch alles, ja, was passiert ist in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, ne, hat sich das einfach so ergeben, dass ich mich da selber auch so 'n bisschen isoliert habe.“ Und, ich glaube, du musst erst mal selber so 'n bisschen den Heilungsprozess von dir selber sch äh, starten. Und dann, wenn du damit abgeschlossen hast, bist du bestimmt auch, ähm, bisschen mehr bereit, mit anderen Leuten erst mal da drüber zu reflektieren und zu reden. Und ich würde dir auch einfach empfehlen vielleicht kannst du mit kleinen Schritten anfangen. Das kann ja alles sein, ne? Ganz oft brauchen Leute einfach wieder so 'ne Routine, um reinzukommen ins ich sage mal, ins Leben, ne? So 'ne Ablenkung ähm, tu vielleicht auch 'n bisschen für dich selber etwas, ne? Also, jeder heilt ja auf seine Art und Weise und ich glaube, ähm, vielleicht musst du die Art, w die dir am besten tut, wie du sagst: „Okay, damit kann ich jetzt abschließen“ vielleicht musst du die auch erst finden, ne?
Mhm. Mhm. Das kann sein kann sein. Ich mache momentan wirklich auch nichts außer Arbeiten. Aber ich muss irgendwie gehe ich immer wieder an den an den PC dran. Ich habe immer vom PC gemalt quasi und, äh
Ja. Mhm. Ja.
mache mal so 'n Projekt auf, mache vielleicht 2, 3 so Linien und das war's irgendwie. Irgendwie ist da auch so 'n so 'n Druck und auch irgendwie diese Enttäuschung drin. Und da ist halt auch so, ich bin planlos. Irgendwie denke ich mir so: „Ich mache das trotzdem irgendwie weiter, aber diesmal auf meiner eigenen Webseite oder so was.“ Aber dann denke ich mir: „Was ist, wenn ich da wieder irgendwie Ärger bekomme quasi, dass die mir noch 'n Brief schreiben, dass sie mir mehr drohen.“ Weil, äh, es ist schwierig, dagegen anzukämpfen. Das ist auch teuer so, da so dann so 'n Gerichtsdingen daraus zu machen. Und ich bin so ich weiß nicht, w hast du irgendwas mit dem weißt du was, womit man sich so ablenken könnte? Ich habe da jetzt irgendwie keine Ahnung.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, na klar. Mhm. Mhm, ja, also, ich glaube, wahrscheinlich wird 'ne sehr sehr große Ablenkung für dich gerade auch momentan die Arbeit sein, ne? Ich glaube, Einzelhandel ist ja sehr zehrend dort zu arbeiten und ich glaube, das nimmt wahrscheinlich auch viel von deiner Zeit ein. Also, ist es schon primär bestimmt 'ne große Ablenkung. Was ich dir sonst noch, ähm, e empfehlen könnte, das hört sich jo ja so an, als wär's nicht nur 'n Job von dir, sondern wahrscheinlich auch so 'n Hobby, also, mit Kunst, ne? Ähm, liegt dir ja sehr am Herzen und da hast du ja auch viel Zeit drin investiert. Ähm, ich kann dir nur empfehlen, vielleicht auch so 'n bisschen, ja, Licht, äh, am Ende des Tunnels zu sehen und vielleicht zu sagen: „Okay, jetzt habe ich, ich sage mal, meine Lektion davon gelernt.“ Klar, es ist im 1. Moment total doof, dass das alles so gekommen ist und auch mit so vielen Kopfschmerzen. Aber vielleicht ist es auch einfach 'ne Lektion und du weißt jetzt, wie man Sachen anders angeht. Und ich meine, ähm, mittlerweile im Internet, ne, man kann sich untereinander connecten. Es gibt bestimmt Leute, die machen sowas Ähnliches wie du, ja? Und die müssen ja in 1. Linie auch das ganze Rechtliche abklären. Vielleicht könntest du, weiß ich nicht, in Gruppen oder andere Leute anschreiben und sagen: „Hey, wie habt ihr d das gemacht? Habt ihr euch von Anfang an irgendwie mit 'n Anwalt verständigt oder so was“, falls es mal was gibt, ne? Oder: „Wie macht ihr das rechtlich?“ Vielleicht könntest du dich einfach mal mit anderen Künstlern connecten und nachfragen, wie die das gemacht haben.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ah, das ist interessant. Das habe ich mir bis jetzt gar nicht so wirklich überlegt, dass das so 'ne Option ist. Dass man da so 'ne Community quasi finden kann. Ich bin bei so was immer außerhalb geblieben, weil ich immer Angst hatte, so, dass sie meine Kunst quasi klauen. Aber, äh, das ist eigentlich 'ne gute Option, um da mal irgendwie, ja, nachzuschauen, und da vielleicht Hilfe zu finden, das stimmt.
Ja. Mhm. Ja, ja, definitiv. Und reflektier auch einfach, was du möchtest, ne? Möchtest du jetzt wirklich das weiterführen, weil es eben dein Hobby ist, deine Leidenschaft? Oder war wirklich dir nur wichtig, ähm, der Job? Was wovon ich nicht ausgehe. Du scheinst ja wirklich da drin, ne, alles reingesteckt zu haben. Also, ja, sei dir einfach bewusst, vielleicht in der Zukunft ne, neue Projekte, neue Inspiration. Und ich glaube wenn du da so 'n, äh, Zwischenspalt findest und auch irgendwie aus der Nische kommst und vielleicht auch mit anderen Leuten drüber reden kannst, mit Künstlern, die wahrscheinlich die meisten von denen auch in 'ner ähnlichen Situation schon waren, ne? Vielleicht können die dir einfach 'n guten Tipp geben, und ja, vielleicht hilft dir das auch einfach so 'n bisschen persönlich damit loszulassen, und, ja, Motivation vielleicht, äh, für spätere Projekte zu sammeln.
Mhm. Mhm, also, würdest du auch vielleicht sogar sagen, dass ich erst mal, was die ganze Kunst angeht, so 'n Pause machen sollte. Und wenn ich mich so wirklich bereit fühle dafür, das dann auch dann wieder wirklich anzunehmen und dann wieder was versuche, wenn mein Kopf da ist. Weil momentan ja, wenn ich das so wenn ich mir das überlege: ich zwinge mich irgendwie da so rein. Ich sage mir so: „Boah, du musst da rei w weitermachen. Du darfst dieses Momentum quasi nicht verlieren.“ Aber jeden T ich mache je jeden Tag quasi nichts und dann ärgere ich mich, dass ich nichts gemacht habe. Und dann setze ich mich wieder unter Druck. Dann sage ich mir: „Boah, wenn du das nicht machst, dann ist war das alles irgendwie so 'ne Verschwendung und du hast so deine Lebenszeit, äh, dafür verschwendet und, äh, andere kriegen das doch irgendwie hin, irgendwie mit weniger Mitteln“ und ja. Aber du hast irgendwie recht. Vielleicht muss ich da so Abstand nehmen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, also, ich meine, äh ja, Abstand vielleicht jetzt das falsche Wort. Vielleicht einfach daraus, äh, irgendwie ziehen, dass du das ja jetzt gar nicht mehr als Job machst. Das heißt, du musst dir nicht dich selber unter Druck setzen, du musst nichts abliefern, ne? Vielleicht könntest du ja v irgendwie dranbleiben mit kleineren Inspirationen. Oder vielleicht erst mal nachdenken: „Was möchte ich denn überhaupt machen“, ne? Also, du musst ja jetzt nicht komplett loslassen von deinen Projekten, aber vielleicht das irgendwie in kleineren Schritten zu unterteilen und irgendwie da den Druck rauszunehmen ist vielleicht 'n guter Ansatz, ne? Also, wenn es dir wirklich Spaß macht, ähm scheint es ja so, als wären die letzten Tage oder so, wäre da irgendwie die Luft raus und viel Spaß ist da nicht mehr dabei, ne? Vielleicht musst du dir auch selber so 'n bisschen reflektieren und schauen: „Okay, warum macht das mir überhaupt Spaß, ne? Ist es die Inspiration? Ist es wirklich am Ende was vor meinen Augen zu haben und zu sagen: ‚Hey, das habe ich gemacht’”, ne? Also, ich glaube, da kannst du dich wirklich irgendwie durch fuchsen und vielleicht einfach mal schauen, was dir so an den Werten liegt und was dir gefällt.
Mhm. Mhm. Okay, dann werde ich das versuchen. Danke für den Rat. Ich muss mal wie du auch sagst, diese diese Communities mir angucken, das alles. Da muss ich noch mal reflektieren, was das Gespräch angeht. Das war 'n bisschen schon so Augen öffnend, würde ich sagen. Das hat mich schon viel so würde ich sagen, so so Last von den Schultern genommen. Aber ich muss noch mal bisschen reflektieren und mir noch mal alles so 'n bisschen selber so noch mal überlegen, vielleicht auch mal aufschreiben, das habe ich auch oft gehört, dass das viele machen, und gucken, wie ich dann da weiterkomme. Aber danke für die Ratschläge.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall und ich wünsche dir auch alles Gute und ich glaube da fest da dran, dass, wenn du so 'n bisschen ja, dich damit beschäftigst und so 'n bisschen die Blickwinkel auch ja, vielleicht auf andere r richtest und die dir vielleicht so 'n bisschen, ja, Unterstützung leisten können, ne, bin ich da eigentlich guter Dinge, dass du bestimmt wieder aus dieser Phase rauskommst und dir vielleicht auch n in Zukunft irgendwie 'n neues Projekt vorknöpfen kannst und na ja, okay, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und man sieht sich bestimmt noch.
Bis dann.